วันนี้อะค่ะ เราเองอะจะมาขอคำปรึกษา ด้วยเราอะอยู่ระหว่างการตัดสินใจอะไรบางอย่างอะค่ะ มันเลยทำให้เราอะเกิดความกังวลกับอนาคตที่ไม่แน่นอนที่เราวางไว้ บางครั้งมันก็คิดว่า สิ่งที่เราวางไว้อะ คือมันใช่ ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอะนะคะ แต่บางครั้งเราก็คิดว่า มัน มันน่าจะไม่ใช่อะค่ะ มันกลายเป็นว่า อนาคตเนี่ยหาความแน่นอนไม่ได้เลย มันก็เลยทำให้เรารู้สึกอะกังวลกับอนาคตที่มันไม่แน่นอนแบบนี้อะค่ะ
อืม ค่ะ อืม อืม อ๋อ อันนี้ขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เอ่อ ด้านไหน เกี่ยวกับอะไร? สามารถแบบว่า อธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะ?
อือฮึ ได้เลยอะค่ะ คือว่าตอนเนี้ย เรา แพลน ในอนาคตของเรา ในอันใกล้เนี้ย ใน ในปีหน้าเนี้ยนะคะ เรา แพลน ไปว่า เราอะจะย้ายที่อยู่ ต้องใช้คำว่า ย้ายที่อยู่ไปอยู่อีกประเทศหนึ่ง ซึ่ง แผนเนี้ย เราคุยกันตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้ว แล้วทีนี้เนี่ยค่ะครั้งแรกที่เราไปเนี่ย เราอะจะต้องเป็นวีซาท่องเที่ยวไปก่อน แต่ทีเนี้ยค่ะ เพื่อนของเราเนี่ย ที่อยู่ประเทศนั้นน่ะค่ะ เขาอะจะกลับมาในเมืองไทย แล้วจะมาเซ็น เขาเรีย เขาเรียกว่า เอ่อ เซ็นรับรองให้เราไปวีซาท่องเที่ยว โดยที่เราไม่ต้องโชว์สเตตเมนต์ เพราะมันมีคนรับรอง อย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งก็คุยกับเพื่อนคนนี้เนี่ย เบ็ดเสร็จเรียบร้อยสะเด็ดน้ำกันจนโอเคแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอถึงเวลาจริง ๆ แล้วอะ เพื่อนคนเนี้ยเขาก็ยังไม่มาเขา ก็เลยบอก ว่า เขายังอะติด เอ่อ ติดภารกิจงานที่นี่ ที่นู่นอยู่ ก็คือ เขาจะมาแล้วแต่ทีนี้เนี่ย ไม่มีใครมาทำงานแทนเขา มันก็เลยทำให้เขาอะเลื่อนการเดินทาง ก็เลยไม่ได้กลับมาเมืองไทย มันก็เลยทำให้แผนของเราที่จะเดินทางใน ในต้นปีหน้าเนี่ย ไม่เกินเมษาปีหน้าเนี่ย
ค่ะ โอ้ ค่ะ อืม อืม อืม อ๋อ ค่ะ อ้อ
ก็เลยต้องกลายว่า เคว้งเลยว่า กลายเป็นว่า อนาคตที่เราวางแผนไว้ มันก็เลยกลายเป็นไม่แน่นอน เพราะอะไร เพราะว่าเราเองอะ เราไม่ทำอะไรใด ๆ เลย คือ คือหมายถึงว่าไม่ทำใด ๆ หมายถึงว่า ไม่ไปทำงานประจำ ไม่ไป...ทำงานที่จะต้องรับเป็นจ็อบ ๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ๆ น่ะ เราก็เลยเลือกที่จะไม่ทำ เราก็เลยเลือกมาทำงานที่เป็นพวก freelance งานต่องานโดยที่ไม่มีอะไรผูกพันสักเท่าไร เพราะว่าเราวางพื้นฐานแล้วว่า เราอะจะไปประเทศนี้ โดยเพื่อนน่ะเซ็นรับรองให้ มันกลายเป็นว่า อนาคตที่เราแพลนไว้เนี่ย มันก็เลยกลายไม่มีความแน่นอนไปเลยอะค่ะ แบบเนี้ยเราก็เลยกังวลใจมาก ๆ เลยอะ
อืม อะ ค่ะ อือฮึ อืม อืม อ๋อ อืม เข้า เข้าใจเลยอะค่ะ แล้วก็ เอ่อ อยากเป็นกำลังใจให้นะคะ แล้วก็อันนี้ขอสอบถามเพิ่มเติมอะนะคะว่า แล้วแพลนที่เราวางไว้เนี่ย ตอนเนี้ย ก็คือ เอ่อ เรื่องเอกสารอย่างอื่น หรือว่าที่ จ จะเตรียมตัวไปเนี่ย ก็คือเตรียมไว้หมดแล้ว ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ อย่าง เอ่อ เพราะว่าเรา เราไปกับแฟน ใช่ไหมคะ แล้วก็มันคือ คือเราจะเป็นผู้ติด คือถ้าเราไปเป็นครอบครัว มันจะง่าย หมายถึงว่า เป็นนักท่องเที่ยวมันจะง่าย เพราะถือว่าคุณไปแบบ แฟมิลี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ อันเนี้ยมันไปได้ทั้งหมดอะ 3 เดือน อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแบบ เอ่อ ไปสวิตช์วีซาปลายทางเอา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปดูช่องทางก่อน ใน 3 เดือนนี้ว่า มันมี เราจะไปอยู่ที่ไหน? แล้วลูกจะไปเรียนที่ไหน? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราจะทำงานอะไร? แฟนเราจะทำงานอะไร? ให้ทางนู้นน่ะ แล้วก็ไปหาคนทางนู้นเซ็นรับรอง แล้วเราก็แค่กลับมาเมืองไทย เพื่อมาเปลี่ยนวีซา หรือว่าเปลี่ยนที่นู่นได้ ก็เดี๋ยวไปว่ากันในอนาคต มันยังมีเวลาอีก 3 เดือนน่ะค่ะ ซึ่งทางเราเองอะ เราก็เตรียมเรื่องอะไร เรื่องเอกสาร เราก็แปลเรียบร้อยแล้วด้วย หมายถึงว่า แปลให้เบอร์ เขาเรียกว่า เอ่อ ให้สถานทูตอะ เอกสารบางอย่าง เราก็ต้องแปล แล้วก็เหมือนกับที่เขารับแปลเอกสาร แล้วก็ต้อง บริษัทที่รับแปลเอกสาร จะต้องสแตมป์รับรองอะ ภาษา เป็นแบบ ภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ยก็เรียบร้อยแล้ว ทะเบียนสมรสเราก็จดเกิน 3 เดือนแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ทุกอย่างในฝั่งของเราอะ เราเตรียมพร้อมหมดแล้วอะค่ะ เอ่อ ทุกอย่างเราเคลียร์ ร รอแล้ว สรุปปุ๊บ เพื่อนคนเนี้ยไม่มา มัน มันก็เลยเกิดสูญญากาศตรงเนี้ย คือความไม่แน่นอนเกิดขึ้น แล้วเราจะไปยังไงต่อในชีวิตของพวกเรา? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม ค่ะ อ๋อ อืม <tsk> ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ๆ อือฮึ ๆ โอเค เขา อา โอเคค่ะ งั้นขอถามเพิ่มเติมอีกหน่อยนะคะ ก็คือแล้วได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกันไว้ก่อนหน้านี้ไหมคะว่า หมายถึงใน ในครอบครัวเราเองอะค่ะ ว่าถ้า อ่า เกิดเหตุฉุกเฉินว่าคนที่ เอ่อ รับปากว่า จะมาเซ็นรับรองให้เราเนี่ย เกิด เอ่อ มันมีปัญหาที่ เอ่อ เขาเนี่ยไม่สามารถเซ็นให้ ให้ได้แล้ว เราจะมีแผนสำรองยังไงต่อไหมคะ?
อือฮึ อือฮึ ก็มีแผนไหม ก็คือมี มีแผน ณ ที่เนี้ยค่ะ เราอะก็ต้องเริ่มเก็บเงินใหม่ เพราะว่า 3 คน ต้องใช้เงินอยู่ประมาณ 800,000
อืม อืม อ๋อ หมาย
ที่ คือเราต้องไปเดินสเตตเมนต์ ต้องใช้คำว่า เราต้องไปเดินสเตตเมนต์ใหม่ในวงเงิน 800,000 แบบเนี้ยค่ะ มันถึงจะ มันถึงจะมีโอกาส วีซามันถึงจะมีโอกาสผ่าน ต้องใช้แบบนี้ แล้วมันก็กลายเป็นว่า ต้องเป็นวี วีซาท่องเที่ยวแบบ แฟมิลี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าวีซาที่มันจะผ่านง่ายที่สุด ก็คือคนทางนู้นน่ะเซ็นรับรอง มีที่อยู่ มีอะไร ใช่ เราก็ไม่ต้องใช้เงิน 800,000
อา อืม อ๋อ โอ้ ชิบ เก๋ โอเค อา ต้องรับรอง อืม อืม โอเค
เราสามารถ เราสามารถซื้อ เอ่อ ขอวีซาแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินก็สามารถเดินทางไปได้เลยอะค่ะ
อ๋อ โอเค เข้า เข้าใจแล้วค่ะว่า แบบ เออ เรื่องราวเป็นยังไงเนาะ แล้วก็ปัญหาเป็นยังไง โอเค ตรงเนี้ยอะค่ะ ก็ เบื้องต้นก็ เอ่อ อยากจะแนะนำอย่างนี้น่ะค่ะ ก็คือดี ดีมาก ๆ แล้วนะคะที่แบบว่า เราอะมีแผนสำรองไว้ด้วย เพราะว่าอย่างที่ ที่ ที่คุณบอกว่า เราก็ไม่รู้เลยว่า อนาคตตอนเนี้ยเป็นยังไงเพราะว่า คนที่ จะมาเซ็นรับรองให้เราเนี่ย เขาติดปัญหาที่ไม่สามารถมาได้ แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอะจะมาได้เมื่อไร จะเป็นไป ตามแผนของเราไหม ซึ่งตอนเนี้ยคาดว่า ดีเลย์แล้ว โอเค ก็ งั้นอยากให้ โอเคค่ะ เรื่องงานอะไรตอนเนี้ย ก็คือคุณก็มี มีงานที่พอจะทำได้อยู่ อย่างเช่น พวก freelance ใช่ไหมคะ ก็อยากให้ทำงานอะ ทำงานไปก่อนอะค่ะ เพื่อ เพื่อรอเวลาที่ ที่เราเนี่ยจะได้เดิน เอ่อ ทำเรื่องตรงนั้นให้เสร็จสิ้น แต่ว่าระหว่างนั้นน่ะ ก็คือ เอ่อ ทำงานรอไปก่อน แล้วก็ เอ่อ เหมือนใจเย็น ๆ ไปก่อนเพื่อจะได้แบบว่า เรา เรามีแผนสำรองอยู่แล้ว ก็มันก็คลายกังวลได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่า เออ ทุก ๆ อย่างอะค่ะ มันแบบ มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนเป๊ะ ๆ ๆ ๆ แต่ว่าถ้าเราแบบว่าค่อย ๆ แก้ไปอะ มันก็ยังถึงเป้าหมายได้อยู่ มันอาจจะ ช้ากว่าเดิมด้วยความที่มันมีบางอย่าง ที่เราอะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เนาะ มันก็อาจ อืม มันก็อาจ จะช้ากว่าเดิม แต่ว่าก็ยังไงมันมีแผนสำรองอยู่ อย่างที่คุณบอกมันก็ไปได้แค่อาจจะช้าลงหน่อย อย่างเงี้ยค่ะ ก็ ไม่อยากให้กังวลมาก อือ
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ อืม อืม อืม ใช่ ใช่ นี่แหละค่ะ มัน ใช่ค่ะ ยอมรับเลยอะค่ะว่า มัน มันจะช้าพอสมควรแล้วสุดท้ายเองอะค่ะ เราก็ต้องไปเสี่ยงอีกเหมือนกันว่า ถ้าจำนวนเงินเราครบ ของเราที่มีอยู่อะ เราครบ เราไปขอ เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันน่ะจะ ผ่านไหม ทีนี้เนี่ย เราก็ต้องมานั่ง มองต่อว่า แล้วหลัง แล้วเราจะรับมือกับมันน่ะยังไง ถ้าสมมุติว่ามัน มัน ไม่ผ่าน อันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาอีกอันหนึ่งที่เราเองอะ เราก็รู้สึกกังวลกับเรื่องนี้เหมือนกันน่ะค่ะ แต่เราก็เลยคุยกับ เอ่อ ครอบครัวเราว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ย ก็ เอ่อ อะไรจะเกิด ก็พร้อมให้มันเกิดก่อน แล้วกัน แล้วก็ค่อยมาแก้ตรงนั้น เพราะว่า เราก็เลยมา กลับมาคิดแบบเนี้ย เพื่อความสบายใจ ไม่แน่ใจว่าปลอบใจตัวเองหรือเปล่านะคะ อนาคต <chuckles> อนาคตคือสิ่งไม่แน่นอนดังนั้นเนี่ย อัน แผนไหนมา ต้องใช้คำว่าอะไรมาก่อน แผนไหนมาก่อน ก็ให้ใช้ แผนนั้น
อืม อืม อืม อือ อือ ๆ ๆ อือ ดี ๆ แล้วค่ะ เออ ใช่ อา
เราจะได้ไม่ไปคาดหวังกับอนาคตที่มันไม่แน่นอน ดีกว่า จะได้ เพราะถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิด เรานี่แหละมันจะถึงฆาต ถ้าเรา สิ่งที่เราคาด มันไม่ได้คาดเราก็จะถึง ฆาต อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ย ก็เลยมาปลอบใจตัวเองอะ เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ย อันนี้เราปลอบใจตัวเองอะถูกแล้วใช่ไหม ที่เรา ปลอบแบบนี้อะ
อืม อะค่ะ <inhales> อะ เออ เออ ค่ะ โอ้ ดีแล้วค่ะ ดิ ดีแล้วค่ะ คือถือว่าแบบเข้าใจ แบบบริบทต่าง ๆ ได้ดีมาก ๆ เลย เพราะอย่างที่บอกว่า ก็ในทุก ๆ เรื่องมันมีเรื่องที่เราอะไม่สามารถควบคุมได้ มันอยู่เหนือการควบคุม ซึ่งตรงนั้นน่ะ ถ้า เอ่อ เราทำ คือเหมือนทุก ๆ อย่าง ถ้าเราคิดว่า โอเค เราทำให้เต็มที่ เราก็ทำดีที่สุดแล้วอะ แล้วว่าเราก็แค่รอผลลัพธ์ เราก็ดูว่า อืม สิ่ง มันจะเป็นไปตามความคาดหวังของเราไหม คือถ้า ถ้ามัน ถ้ามันเป็นไปตามคาน ค ค ความควบ คาดหวัง ซึ่ง โอเค เป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ ค่ะ แต่ว่าพอเรา แบบเข้าใจมุมมองทุก ๆ อย่าง ใช่ไหมคะว่า เออ บางที มันก็มีเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ เหนือการควบคุม ตรงนั้นเราก็ทำใจเผื่อตรงนั้นไว้แล้ว แล้วเราก็ค่อย ค่อยแก้ปัญหา แล้วก็ค่อย ๆ เดิน เดินหน้าต่อไป แต่ว่า เอ่อ อย่างที่บอกเลยค่ะ มันอาจจะถึงช้า แต่มันถึง อืม อย่างเงี้ย ค่ะ ก็ดีมาก ๆ เลย ที่แบบ อืม เข้า เข้าใจตรงนี้ แล้วก็มี มีแผนสำรองไว้แล้ว อย่างเงี้ย อืม ดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วขอ ขอถามเพิ่มเติม อ่า แล้วสำหรับเพื่อนที่คุยไว้อะค่ะ ยังติดต่ออยู่เรื่อย ๆ แล้วเขามีแผนที่ จากอะ อดีตอะนะคะ ที่ ที่ ก่อนหน้าเนี้ยอะค่ะ เขาเดินทางกลับมาไทยเนี่ยบ่อยไหมคะ?
ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ๆ ก็ ขา ฮะ ค่ะ ก็ ปีละครั้งอะค่ะ แล้ว เอ่อ รอบนี้เขาก็ยัง ไม่ ไม่ ไม่ได้กลับมาค่ะ ทีนี้เนี่ย เขาก็บอกว่า "เดี๋ยวปีหน้ากลับ เดี๋ยวกลับตอนไหน เดี๋ยวเขา เดี๋ยวเขาบอกนะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เขาอะ กลับ กลับแน่ แต่เขาบอกว่า "ปีหน้าเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งว่า จะกลับมาช่วงไหน" อย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็ถือว่า ยังติดต่อกันดีอยู่ปรกติดีอยู่อะค่ะ
อือ อืม อืม อืม แล้ว โอ้ โอเคเลย แล้วถ้าเป็นแบบนี้ในมุมมองของเราอะค่ะ คิดว่า เขาน่าจะไม่เบี้ยวเนาะ แค่แบบว่าเขาติดปัญหาจริง ๆ อย่างเงี้ย เพราะว่าอันนี้ก็รู้จัก แล้วก็ ส ตกลงไกลไว้หมดแล้วถูกไหมคะ? ถ้าเนี้ย อัน ถ้าอยากให้ ถ้าแบบแนะนำอะ ทางเนี้ยคิดว่า ถ้ารอได้อะค่ะพ เพื่อความชัวร์เลยอะ เราก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาเนี้ย ก็อาจจะรอเขาก็ได้ เพราะว่าจะมีเหมือน เขาจะได้เครดิตที่ดีกว่าในการที่มีคนรับรองในการทำวีซา อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ มันจะผ่านง่ายกว่า อืม ถ้าเราแบบชัวร์ ๆ เลยอะ เราก็ รอ รอ อาจจะรอ แต่ว่าก็ระหว่างนั้น ก็คือ ก็อาจจะทำ ทำงาน หรือว่าเตรียมตัวรอไปด้วยอะค่ะ อืม ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
อือฮึ ใช่ค่ะ อือฮึ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ก็ขอบคุณเช่นกันอะนะคะ สำหรับกำลังใจแล้วก็คำแนะนำดี ๆ แล้วก็เป็นเพื่อน ที่ฟังเราที่ดีด้วยเช่นกัน ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ